Eles são chatos, mas nunca parei para prestar atenção nisso, é que a refeição eles não são tanto assim do arroz entendeu, eles tipo assim eles são do legumes, então vai ter a batata, vão ter vários legumes e a carne, e a e a e a proteína ali.
Hum. Hum. Entendi.
E pode ser que sim, pode ser que seja verdade sim, tipo parando para pensar aqui pode ser realmente que seja verdade isso, Ele eles são muito fechados na comida deles, isso eles são, muito assim. Não tem abertura para o novo, ah então, assim, é muito ah
<laughs> É. Hum. Entendi, para experimentar os negócio diferente.
Não, não não. É os mesmos restaurantes, é são as mesmas comidas, as mesmas tradições, é tudo igual, tudo mesmo.
E tudo igual. Hum, entendi.
Entendeu. Mas o bom é que eles cozinham bem, mas assim, é tudo o mesmo. É tudo do mesmo.
Caraca, entendi. É, é. É porque nesse vídeo ele falava assim: "Ai, que eu queria comer um peixe, arroz e batata frita" e o restaurante não queria deixar ele comer arroz, eh, peixe e batata frita. E aí, a a esposa pediu uma porção de batata frita, ele pediu peixe com arroz e aí o garçom ficou bravo com ele: "Olha não pode e tal", eu fiquei gente.
É. No mas isso eu acho que já é exagero, eu acho que não é assim não, porque tem, tipo assim, você vai em um lugar, vem a o arroz e as fritas eu acho que vem sim, não eu acho que era exagero dele, exagero.
É. Ah, então tá, tá. Foi foi foi foi pela piada então que ele deu uma exagerada, ah.
Foi pela piada, foi por alguma piada ali, mas no geral eles são muito do legumes, eh, de comida assim mais tranquila, sabe, mais saudável, eh mais leve, muita salada, muito peixe, então são muito disso, sabe. E é isso que eles comem assim mas tudo igual, sempre igual, sempre igual. É incrível isso.
Mais leve né? Hum. Hum, entendi. <laughs> E e a comida você se adaptou aí, ou você fala: "Não vou fazer a minha e é isso aí"?